Meditasyon sırasında aklın dolaştığında ne yapıyorsun?
Eee, meditasyon özellikle bir odaklanma süreci ve dikkat süreci de gerektirdiği için aslında gerçekten, eee, birçok endişe ve kaygı veri belki zihnimin rahatlaması bir süre, eee, alabilir, vakit alabilir kendine gelmesi belki de durağanlaşması için istediğim o sakinlik seviyesine gelmesi için. Eee, bu nedenle biraz sanırım, eee, vakit veriyorum o sırada kendime.
Hı hı. Hıı. Bu birazcık aslında belki meditasyonla da öğrendiğin, kendine zaman tanıma, kendine işte anlayış göstermek gibi bir yerden mi? Yani, her şeyi yapmak için, hani, veya daha doğrusu her şeyi en iyi şekilde yapmama gerek yok, eee, bu zamanla geren gereken bir şey gibi böyle bir olgunlukla yaklaştığın bir durum mu?
Hı hı. Evet hem öyle hem de, eee, meditasyon sırasında aklıma gelenleri, eee, öncelikle bir kabul, aaa, ooo, etme süreci ile ya da benimseme süreci ile de, eee, başladığım için sürece, eee, bu nedenle biraz daha uzun sürüyor diyebilirim. Örneğin kaygılarım, endişelerim ya da düşüncelerim, eee, o sırada benimle oluyor. Bunları, eee, bunlarla savaşmıyorum ya da bunları, eee, geri püskürtmüyorum. Ancak bunları kabul edip, eee, biraz daha, eee, o odaklanma ve dikkat süremi etkinleştirmeye çalışıyorum. Aslında benim için bir, eee, kabul etme süreci de olabilir meditasyon.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı. Aslında güzel bir yere değindin. Eee, çünkü, eee, meditasyon tabii ki insanın ya kendisini ruhunu arındırması olabilir, işte ne bileyim, eee, birazcık daha iç huzuruna yönelme ile alakalı bir çaba da olabilir. Sen özellikle bu odaklanma noktalarında, eee, yaşadığın hislerle ya da düşüncelerinle alakalı, işte kaygıların olabilir, endişelerin olabilir vs. Eee, bunlarla kavga etmediğini aksine bunları hani kabul edip, eee, birazcık daha aşta yine tekrardan kendine odaklanmaya çalıştığını söyledin. Bu gerçekten hani, eee, dediğin gibi aslında meditasyonun, eee, bir yerde de aslında öğretilerinden de bir tanesi, hayatı kabul etmeyle alakalı. Bu, bu, bu yaklaşım sende zaten öncesinde var olan bir şey miydi yoksa meditasyonla gelen bir aslında farkındalık mıydı?
Evet. Hı hı. Evet kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle. Aslında evet, bu öngören, eee, bende var olan bir şey yoktu. Meditasyon deyince aklıma işte oturup, bağdaş kurup, tamamen gözlerini kapatıp, belki de aklında mistik bir, eee, yolculuğa çıkmak gibi bir şeydi. Hiç, eee, daha önce tecrübe etmediğim bir şekilde. Eee, ancak bunu daha uygulamaya çalıştığım sırada aslında meditasyonun gerçekten günlük hayatı kolaylaştırıcı, belki zihnimi berraklaştıran belki işte, eee, bedenimi, eee, biraz daha düzgün bir postüre sahip olmama, aaa, belki de neden olacak bir şekilde, eee, hem kaslarımı dinlendirecek, bedenimi dinlendirecek ve bununla birlikte kendimi de hem sorgulatacak hem de dikkat seviyemi, eee, belli uyaranlardan uzaklaştırıp biraz daha toparlayacak, eee, bir süreç olduğunu fark ettim. Eee, bu nedenle bu gerçekten kolay olmadı oraya gelmek. Dediğim gibi o, aaa, sadece sakin bir şekilde oturmak... Zaten gözlerimi kapattığım anda aklıma benim endişelerim, tabii ki de düşüncelerim, eee, bir anda işgal etmeye başlıyor orada. Bu nedenle, eee, onları savurmak çok da mümkün olmuyor ilk b ilk başta.
<chuckles> Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. E, zaten bir de meditasyon birazcık, hani, hatta birazcık değil genellikle hatta, eee, bireysel bir yolculuk olduğu için baş başa kaldığın andan itibaren belki de zaten o baş etmekten korktuğun o, işte, yatağın arkası altında, böyle, seni bekleyen o, işte, öcülerin bir anda, eee, dışarı çıkması gibi karşılaştığın, eee, bazı, eee, hayata dair tabii ki, eee, endişelerin, korkuların, eee, seninle yüz yüze gelebiliyor. Eee, bunun evet, üstesinden gelmenin de aslında tabii ki, eee, en temel yollarından bir tanesi, aslında bu yolculuğun da bir yerde de kendisi. Peki, bu süreç içerisinde e, tamam artık biraz daha bunların kabulüyle, eee, baş etmeyi öğrendin belki de bu farkındalığı geliştirdin. Eee, sonrasında bu, eee, endişe, korku veya mutluluk da dahi o olarak soru soruyorum, kurduğun bağ nasıl değişti?
Hı hı. Hı hı. Evet, kesinlikle. Evet. Evet. I hı. Evet. Evet, gerçekten de senin de dediğ dediğin gibi, o, kendimizi kabul ettiğimizde, o, bütün, ııı, gözlerimizi kapattığımızda ya da ge gerçekten kendimizle yalnız kaldığımızda orada, ııı, sadece iyelikler kalmıyor. Bizimle birlikte hem ko kaygılarımız, endişe ve korkularımız, o yatağın ardın altındaki canavar bizimle oluyor. Ya, aslında hep orada ama o sırada sadece onu fark edebiliyoruz. Eee, bunu tabii ki bu, bir süreç ve belki de bireysel yolculuğumuzdaki en im en önemli süreçlerden biri. Kendimizi tanıma, belki bu kaygılarımızı kabul etme, o canavarın da bizim bir parçamız olduğunu görme ve onu, ııı, bir yere yerleştirme ama sınırlı bir şekilde belki daha kolay, eee, kabul etme. Eee, bu, gerçekten bunun sınırlarını çizmek, eee, sınır çizdikçe, eee, aslında sınır kelimesi burada çok yanlış. Belki onu bir yere oturtma. Ancak meditasyonla birlikte, eee, bu belki de biray a biraz daha dengeli bir, eee, aşamaya girebiliyor. Yani, bu, şu da demek, evet seni de kabul ediyorum, eee, her şeyi kabul etme ve belki de bir parça umut da sağlayabiliyor o bütün o kabullerin arasında.
Hı hı. I hı. I hı. I hı. Tabii, anlayabiliyorum. Eee, burada izin verirsen konuyu birazcık başka bir yere çekmek istiyorum. Özellikle konuşmanın başında, işte, şey demiştin. Eee, yoga ilk başta böyle oturup, böyle, bağdaş kurduğum, işte, ellerimi, işte, gözlerimi kapattığım, birleştirdiğim bir pratik olarak, hani, ilk başta, hani, bakıyordun. Peki, şu an zaman içerisinde aslında sen, eee, yoga yaparak, eee, birazcık daha düşüncelerine odaklanmayı, işte, nefesine odaklanabilmeyi, vs. öğrendin ve bunlar aslında dediğin gibi sadece bağdaş kurarken yapacağın veya yapabileceğin şeyler değil. Şu an mesela zorlandığın anlarda da gerçekten, böyle, işte, eee, ofiste bir anda, işte, öfkelendiğin bir şey de olabilir, eee, rastgele hayatın bir anındayken aldığın bir telefonla kötü bir haberle aslında karşılaşmış da olabilirsin. Böyle anlarda hangi basit pratiklerle aslında, eee, bu yine hislerin kabulüne yoğunlaşabiliyorsun? İlla eee, yogada öğrendiğin o bağdaş pozisyonuna geçmene, mesela, gerek var mı yoksa bu pratikleri farklı şekillerde de uygulayabiliyor musun aslında, onu merak etmiştim.
I hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet, bence kesinlikle onun çeşitliliği bizim biraz da kişiselliğimize ve ihtiyaçlarımıza göre de şekilleniyor. Örneğin, benim için medet meditasyon biraz daha, eee, dikkat işi ve dikkatimi o sırada verebildiğim ve ondan keyif aldığım her şey benim için meditasyon alanına girebiliyor. Örneğin, eee, kitap okurken çok sevdiğim bir kitap, aaa, ve, eee, bu gerçekten akıcı bir şekilde beni sarmışsa ve bundan okumaktan hem keyif alıyor hem de bütün dikkatimi verebiliyorken, örneğin, arada telefonuma bakma ihtiyacı hissetmezken, belki de, eee, gerçekten yerimde, eee, ol eee, di çivilenmiş bir şekilde okumak, mesela. O, benim için bir meditasyon. Eee, ya da çok, ooo, böyle beni saran bir filme diyelim, bir şekilde, eee, başlayıp ve onu devam ettirmek, hiç kesintisiz bir şekilde bu dikkati sağlamak. Bu da bir met meditasyon ya da, eee, bu kendi özel, yani, işlerimi yaparken olabilir, belki temizlik yaparken ya da bir makale okurken, eee, o tamamen dikkat, yoğun dikkat, ııı, süreci benim için, eee, o da bence bir me meditasyon alanına girebiliyor. Yani, birçok şeyden yanı sıra sadece sadece, e, tek bir şeye odaklanmak, dikkatimi verebiliyor olmak, bütün, böyle, varlığımla, eee, fiziğim, bedenim ve, eee, belki de zihnimle orada da oluyor olmak, eee, bu gerçekten beni, eee, bir süre rahatlatan bir şey ve, iii, neredeyse, eee, yapmakta da çok zorlandığım bir şey artık.
Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aslında bütün bu söylediklerinden, ııı, şöyle bir anlam çıkardım. Eee, her ne yapıyorsan yap, işte, bu dediğin gibi, belki basit bir ev işi de olabilir, daha böyle, dikkat ya da işte şey, emm, düşünsel olarak seni zorlayan belki bir makale okumak da olabilir ya da, eee, daha farklı böyle hobinle alakalı bir şey de olabilir. Aslında hepsinin temelinde seni méditatif yönde aslında iyi hissettiren şey birazcık anda kalmayla alakalı anladığım kadarıyla. Bütün o odağını benliğinle beraber işte, eee, düşünsel olarak da ruhsal olarak da, o andasın ve yaptığın şey her neyse aslında ona bütün enerjini verebiliyorsun. Bu da sana aslında bir yerde, eee, o, eee, diğer o ruh, eee, ruhsal bunalımlarından olabilir, hayata veya geleceğe dair işte endişelerinden olabilir. Onlardan belki birazcık sıyrılıp, eee, o anda yaptığın her neyse ona odaklanmayla alakalı olduğunu anlıyorum. Bu tahmin ediyorum ki aslında zor bir pratik ve yani o kadar da kolay uygulanabilir bir şey değil. Çünkü, iii, insan, ııı, canlısı kendisi itibariyle hani zihninden geçen şeyleri çok da kontrol edemediği için, eee, mesela en basitinden bir örnek vereceğim, hani normalde, eee, mesela, ııı, Türk kültüründe de,e İslam kültüründe de olan namaz pratiğinde normalde namaz, e esnasında işte tabii ki işte, eee, manevi yönden bir bağ kurup belki de o ana odaklanman gerekirken, aklına bir anda yarın ödemen gereken bir borç da gelebiliyor mesela. Hani orda da hâlbuki anda kalmayı öğreten bir pratik olmasına rağmen insanlar biraz daha onun, eee, maalesef fiziksel, ııı, kısmına yoğunlaştığı için aslında onun ruhsal, mental ya da, işte, manevi yönünü ıskalayabiliyorlar. Sen bunu aslında çok daha basit aktivitelerde bile, eee, her zaman olmasa bile uygulayabildiğinden bahsettin. Bununla alakalı olarak mesela neler sence senin bu pratikleri daha verimli geçirebilmene ve seni anda tutmaya yardımcı oluyor? Var mı hiç böyle bir önerin vs.
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı, kesinlikle. Evet. Hı hı. Gerçekten. Hı hı. Evet, gerçekten öyle. Hı hı. Ya, kesinlikle var. Örneğin gerçekten sevdiğimiz aktiviteleri daha yoğunlaştırmak. Örneğin, eee, e evet can sıkıcı bir, ııı, belki bizi bekleyen bir ödev olabilir ya da bir, eee, iş yükü olabilir. Bunları yapmak bizim o sırada sürekli, eee, başka uyaranlardan beslenmemiz anlamına da geliyor. Örneğin sürekli e-mail'imizi kontrol etmemiz, mesaj kutusunu, ııı, bu şekilde kontrol etmemiz bu aslında yaptığımız şeyden keyif almadığımızı, dikkatimizi bir türlü veremediğimizi gösteriyor. Ancak benim özellikle dikkatimin ful ve gerçekten çok yoğun olduğu zamanlar sevdiklerimle, eee, birlikte olduğum, birlikte vakit geçirdiğim zamanlar bu uyarıcıları hiçbir zaman, ııı, kontrol etme ihtiyacı duym duymuyorum. Örneğin, eee, gerçekten, eee, ne bileyim kardeşimle beraber oturuyor olmak, vakit geçiriyor olmak ya da, eee, çok samimi bir arkadaşımla, ııı, birlikte vakit geçirmek, aaa, benim, ııı, gerçekten dikkatimi verdiğim, belki de eğlendiğim ve beni rahatlatan bir, eee, alan hâline geldiği için, bir yer hâline geldiği için bunu da ben, eee, meditasyon, ııı, na bağlayabilirim. Yani bu, ııı, gerçekten bizim aynı zamanda hem sosyal ihtiyacımızı, bi bireysel ihtiyacımızı karşılayan aynı zamanda bizim o, iii, belki de dikkatimizi farklı bir şekilde farklı bir yere çekip oraya odaklayan, eee, bir pratik hâline de gelmiş oluyor.
Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Çok haklısın. Özellikle bu, eee, sosyal ilişkilerle alakalı söylediğin şeyler, eee, oldukça, aaa, ilham vericiydi. Eee, bir de son olarak, hani, konuyu şeye, eee, çevirmek istiyorum. Çünkü genelde, eee, yoga ve meditasyon özelinde aslında bunun ne kadar, nasıl böyle daha, eee, derin bir şekilde yapılabildiğinden, senin özellikle dikkat ettiğin ayrıntılarından falan bahsettik ama çok, böyle, yogayla ya da, işte, meditasyonla ilgisi ya da bilgisi olmayan bir insan için çok temel seviyede aslında, yeni, başlayanlar için, böyle, biraz tavsiyeler üzerine konuşsak belki, böyle, bir 5 dakikalık pratikler olabilir ya da senin ilk nasıl başladığın sürece dair belki bazı şeyler paylaşmak istersin. Birazcık konuyu buraya getirmek istiyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, evet kesinlikle. Eee, benim için de meditasyon, böyle, bir, eee, yalnız kalıp kendini dinleme şeklinde de iç sesini dinleme şeklinde de gelişti ilk başta ve daha sonra bu çeşitli ritüellere, pratiklere de dönüştü. Hem dinî ritüel, dinî pratikler anlamında gelişti. Bu, aynı zamanda okuduğum farklı metinlerin metinlere de yoğunlaşma, eee, özellikle dinî metinler üzerinden de, eee, meditasyon çok, ııı, ilişkili olduğunu düşünüyorum ve, eee, kesinlikle bir faydası olduğunu da düşünebiliyorum. Yani ben, bir yerde, eee, daha kısırlık kalabiliyorum meditasyon sırasında. Ancak, eee, bu nedenle farklı yerlerden de, eee, kendimi desteklemeye çalışıyorum. Örneğin, gerçekten çok beğenilen ve bu konuda meditasyon için ya da kendini odaklama, eee, dikkatleri toparlama konusunda bu tarz bazı kişisel, eee, gelişim demeyeyim ama bu konuda kendini hem el eee, eğitecek hem de geliştirecek birtakım okumalarla da destekliyorum bunu. Ayrıca, bu bence gelişmeye her anlamda açık bir şey. Yani, bunu, eee, bir kerede, eee, yapamıyor olmamız hiç yapamayacak, aaa, ol olacağımız anlamına gelmiyor bu. Tamamen ucu açık. Eee, belki bir gün, üüü, bu gerçekten zor olabilir ama 2'nci gün ama 3'üncü gün gerçekten bence, eee, rutinlere dönüştürmede ve belki nefes egzersizleriyle birlikte daha da, ııı, uygun ve anlamlı, konforlu bir hâle de gelecek diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Tabii özellikle, eee, burda birazcık, eee, dediğin gibi en önemli şeylerden bir tanesi galiba, eee, beklentiyi yönetmekle alakalı. Hani yogadan ne bekliyorsun, eee, veya işte, eee, yoganın gereklilikleri hakkında belki insanların yanlış algıları da, eee, olabiliyor, özellikle yeni başlayanlar noktasında. Keza sen bile hani ilk başta böyle, eee, bağdaş kurulan ve işte hani, eee, odaklanılan, belki işte o filmlerde gördüğü bazı, eee, tipik şeylerin, eee, altının çizildiği sahneler insanların gerçekten, eee, yanlış algılamasına da sebep olabiliyor ve belki bu algının kırılması da gerekiyordur belli bir yerde. Eee
Evet kesinlikle. Hı hı. <scoffs> Evet. Ya kesinlikle ben de kırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle yoğun bir kentleşme, eee, ı zamanında yaşıyoruz ve bu nedenle zaten doğadan çok farklı, eee, alanlarda doğadan çok, eee, uzakta yaşadığımız için ve temas hâlinde olmadığımız için özellikle meditasyon yapmamız gerektiğini düşünüyorum be
Eee, dediğim gibi söylediklerine çok katılıyorum açıkçası. Eee, özellikle senin verdiğin o örneklerde yani her ne yapıyorsan ol belki iş de yapıyor olabilirsin, işte okumak, yürüyüş, bunların herhangi bir tanesine de aslında bu meditasyon pratiklerinin uygulanabilmesini, eee, ve ör bunların öğrenilmesi eminim birçok insan için çok faydalı olacaktır. Ben genel olarak bu yaptığımız konuşmayı bu arada çok, eee, ilham, eee, verici buldum. Çok teşekkür ederim o yüzden sana.
Hı hı. Hıh evet umuyorum. Ben de çok teşekkür ederim benim için de keyifliydi gerçekten. Teşekkür ederim görüşürüz.
Görüşmek üzere.